É muito bom, eu sou dessas também. <chuckles>
V você é assim, também?
Sou. Eu não sou tão tecnológica, assim, eh, eu gosto aí de de escrever no papel
Eu também, eu também. Eu eu a Não, eu adoro, eu acho eu acho que é super importante usar usar o papel hoje em dia. Ah, mas eu eu eu penso, assim: "Se eu conseguir fazer essa tarefa, então eu mereço uma recompensa". <laughs> De mim para mim, de mim para mim.
Me perco em papelaria, viu. <chuckles> Sim. Sim. Isso é óti Eu sou, tam também eu gosto disso.
Então geralmente isso envolve, às vezes, ah, <clicks tongue> sair para tomar um café, ou sair para tomar uma cerveja, ou, ah, <clicks tongue> comprar alguma coisa que eu estava querendo há muito tempo, me levar para sair, né, eu eu tenho um vício em compras. <chuckles> Eu tenho um vício em compras que eu não posso ver uma loja que eu nossa, eu não consigo, eu sinto um uma necessidade, sabe, de de de gastar.
Sim. Sim. É, é. Eu <chuckles> De ir lá comprar.
Então e eu vejo isso como uma recompensa. Como que você como que você faz?
Sim.